Isa rin siguro yung ano, kapag may polusyon 'di ba mas magkakasakit tayo lalo na 'pag ubo, naku. <chuckles>
Mm. Mm, totoo sang-ayon ako dun, at saka, um, mahalaga din 'yung ano eh 'yung magtanim tayo ng puno din 'di ba. Diyan ba sa inyo meron bang mga programa na nagtatanim ng puno or ano?
Oo. Siguro meron akong nakikita paminsan-minsan nag-aano sila, naghihikayat ng mga ah, gumagawa na tree planting, kasi meron ding may bakanteng lupa dun sila nag-aano, nagti-tree planting, oo.
Totoo, oo, mm, sang-ayon, mm, sang-ayon ako diyan ako kasi ano eh, pa parte ako ng isang organisasyon na ano na nagtat 'yun 'yung isa sa mga adbokasiya namin eh, ma ang pagtatanim ng puno. Mhm, so yun naka ilang beses na rin kami nakapag-tree-planting dito sa la ah, Rizal saka sa Quezon. So yun ano na, um, maganda siya kasi alam mo ba nol nung karamihan ng mga nagvo-volunteer sa amin ay mga kabataan.
Ah. Ang ganda, oo. Ang ganda. Ah. Oo. Ah, oo. Ang ganda, oo.
Mhm, 'di ba parang ang sarap makita na ano, 'yung mga kabataan involve sila at alam nila 'yung nangyayari sa paligid, 'di ba.
Totoo. Oo, kasi minsan kasi 'yung mga kabataan 'di ba nahihilig na sila sa technology, sa cellphone. Maganda rin 'yung kasing nahihikayat niyo 'yung mga kabataan.
Mm. Oo, at saka nabanggit mo yung technology 'di ba, ah, pamilyar ka naman sa ano, 'di ba sa GCash?
Mm.

<chuckles> Kahit 'yung ano 'yung simpleng ano din, dahon saan ano ba 'yun, ah, anong tawag dito, dahon basta 'yung oo, oh, yan. Isa rin 'yan, si kangkong, madali rin 'yan siyang.
<chuckles> M Kangkong 'di ba? Oo, mm. M, 'di ba 'yung mga talbos ng kamote, 'di ba?
Oo, 'yung mga root crops, oo.
Oo, oo. 'Yun puwede mong itanim 'yan kung meron kang bakanteng lote kahit sa likod lang ng bahay niyo, 'di ba?
Oo. Oh, puwede talaga.
Mm, kasi hindi mo na kailangan mag ano, eh, hindi mo na kailangang tawag doon, bumili pa kung kailangan mo ng iluluto, diyan ka nalang kukuha, 'di ba?
Oo, o. Mm, sobrang ano, sobrang nakakatulong. Eh, is sure 'yun 'yung abono, 'yung iba 'yung parang ano pong tawag do'n 'yung, parang sa ano lang siya itatanim sa parang pot. Merong ano, eh, parang gulay siguro yun. Hindi man gulay, parang para bang nag-iisip ako <snorts> anong anong anong partner ng bawang? <chuckles> Nag-iisip ako.
Oo. Mhm, naku, hindi ako pa 'di ako ako pamilyar. <laughs> A a al ah, bawang sibuyas.
Ah, sibuyas natatanim 'yan sa ano, 'yung dahon sibuya 'yung dahon oo. Ma
<giggles> Oo. Oo, 'yung onyo oo, masarap i ano 'yun, ah, ihalo 'yun kung sa ano, 'pag maggi gaga
O, madali lang siyang it oo, madali lang siyang itanim do'n sa parang maliit na pot.
O oo, saka 'pag magluluto ka ng itlog mag masarap lagyan ng gano'n 'yung scrambled egg, 'di ba? Ayun naku, napunta na 'yung usapan natin sa pagkain 'no, Pero ano lang, 'no, hmm, kung may pagkakataon na may ano, 'di ba, makapagtanim tayo ng mga puno, kasi para rin naman sa'tin 'yun, 'di ba?
Oo, oo, oo. <laughs> Napasarap, oo. Oo, s para din sa atin, at para rin sa ano sa mga susunod na henerasyon.
Mhm.

At kasi ano yun eh, unang beses talagang na na first time ko talaga naranasan na "La, ganito pala yung bagyo." <chuckles> Tapos
Oo, oo, totoo. Mm.
tapos yung, ah, tapos yung ano kasi, may malapit ditong puno sa amin, so, parang siya yung naging ano, proteksiyon do'n sa bahay namin. Oo.
Mm. Aha, oo, 'di ba? Sobrang ano, no'n, sobrang bene benepisyo ng mga puno, 'no, lalong-lalo na 'pag may mga sakuna, 'di ba? Kasi nga, eh, yan nga 'di ba, kaya nga nagkakaroon tayo ng maraming landslide din, kasi 'di ba, kasi wala ng puno na sumisipsip no'ng tubig. So, bumababa na yung tubig agad, 'di ba, hindi ka nasisipsip ng mga puno. Hmm, para sa'kin naman, yung pinakamalaking benepisyo ng puno sa kapaligiran natin, ay yung ano din talaga, 'pag merong, um, sakuna, yung nasisipsip niya yung tubig 'di ba? Bukod dun, eh, 'yon nga, na, maganda siya sa pakiramdam 'pag nakakita ka ng puno. Ewan ko kung ako lang 'yon ah, ewan ko kung pati sa'yo kasi, sa'kin parang na oo, pa oo, parang nakaka-relax 'di ba? 'Pag marami kang puno na nakikita, tapos maganda yung simoy ng hangin, 'di ba, parang ang feeling mo ang fresh-fresh no'ng hangin. Hmm.
Oo po. Mm. Opo. Mm. Oo. Hindi oo, naka-relate ako, oo. Mm. Oo, iba. Oo, sobra. Oo, 'di ba? Kasi kung walang puno, 'di ba, yung ano, yung polusyon. Iba eh, iba yung dulot.
'Di ba hindi totoo, hindi tulad 'pag ano eh, nasa ano ka ba ngayon, nasa metro?
Hindi, medyo ano ako ngayon, <chuckles> hindi hindi ako masyado nasa wala, malayo ako sa metro. <chuckles>
Mm. Ayun, oh, hindi pero nakaranas ka naman ng makapunta sa Metro Manila. So, alam mo naman yung itsura, 'di ba, na walang masyadong puno, puro polusyon, mainit, 'di ba, mausok, eh, ano yun, eh talagang, um, mahirap. Yung iba nga eh, lalo na yung mga nasa metro, pumupunta pa or nagbabakasyon pa siya sa probinsya, oo, para lang makalanghap ng sariwang hangin, makakita ng maraming puno, 'di ba?
Oo. Oo. Oo, nagbabaka oo, yan. Oo.

Totoo. Simpleng paraan mo, 'di ba, na nakakapa hindi mo alam, eh, nakakapagtanim ka na din ng puno kahit papaano, 'di ba. Isa 'yon magandang paraan din ni ma manghikayat ng mga tao na ano, 'di ba?
Oo. Oo. Talaga.
Magtanim ng puno 'di ba? Mhm.
Oh. Oo. Isa rin siguro sa naisip kong epekto no'ng pagtatanim, eh, ano rin, eh, yung nakakakuha ka ng bunga. <chuckles> Yung mga for examp halimbawa yung mga may prutas na ano, 'pag tinanim mo tapos ilang tapos ilang kalimutan mo lang tapos ilang taon o months ba 'yan, tapos may ano na, may bunga na. <laughs> Eh, ikaw rin yung naka nakabenepisyo do'n.
Mm. Mm. Oo. Oo, sang-ayon ako diyan. M Mm. Totoo, sang-ayon ako. 'Di ba lalo na lalo na yung mangga, 'di ba, ngayon, ah, season pa ba ng mangga?
Oh. Sa amin yung ano, yung may puno dito malapit sa'min talagang nagbubunga siya ng mangga hanggang ngayon meron pa rin, ang dami.
'Yon, mm. Oo, 'di ba? Maganda 'yon kasi ano, 'di ba, hindi mo na kailangang bumili, 'di ba, susungkit ka nalang, eh, may mangga ka, 'di ba? Mm, saka ano 'di ba, parang, ah, yung pagtatanim ng puno isa rin mahalaga siya na ano, magtanim tayo kasi parang hindi lang para sa atin pati din sa mga susunod na henerasyon.
Oo. Oo, talaga. Oh. Oo, talaga yung sa meron din silang ano, eh, makukuha, magbe-benefit, oo.
Mm. Mm, oo, 'di ba? Para maranasan din nila, 'di ba? Naranasan ako naranasan ko umakyat sa puno, ikaw ba?
Hmm. Oo, naranasan ko no'ng ano, no'ng nasa probinsya pa ako tapos sinasama ako ng auntie ko do'n sa may bakanteng lupa sila tapos nagtatanim sila. Merong ano, may bayabas, may balimbing. Tapos naka naka-ano ako, naka-try akong umakyat ng ano, ng bayabas. Bayabas.
M <coughs> Ay naku. Umakyat ng puno 'no, 'di ba? So oo, 'di ba? Sana maranasan din 'yon no'ng mga ano, susunod pang henerasyon, 'di ba? Hindi ano 'di ba kasi malay natin sa susunod na henerasyon, eh, ano na yung puno, ano na, 'di ba, mga ano na, tawag do'n, robot na, 'di ba, posible, 'yon 'di ba? Mm, posible talaga 'yon. Saka isa rin 'no, marami na akong mga puno ngayon na halos hindi ko na masyadong makita.
Mm. Oo, sana. <laughs> Posible.

Siguro hindi siya ah, parang ganun na rin siguro 'yung ano, 'yung sa ah, 'yung bata pa kasi ako sinasama ako ng tiyahin ko dun sa bakanteng lote nila tapos nagtatanim kami hindi siya puno siguro ano, yung ano bang tawag dito kamote kamote oo, naka naka naka-try ako oo. Paborito ko kasi 'yung dahon ng kamote tapos, ah, nasubukan kong paano mag ano tawag siya itanim, tapos alagaan o tapos ilang, mabilis lang kasi 'yung tumubo yung dahon dumami, di ba kapag dahon ng kamote mabilis siyang dumami. Tapos every parang hang every weekend siguro pumupunta kami nagha-harvest dun. <chuckles> Oo
Ah. Mm. Ah ang Ah oo nga, dahon ng kamote 'di ba? Mm. Hmm. Mm, oo. Oo. Mm, oo nagha-harvest, eh mabi mabilis ba ano 'yun mabilis ba siya tumubo?
O mabilis lang yung dahon, mabilis dahon kumalat.
Mm, kasi 'yung dahon pwede mo na kainin yun eh, pwede mo na isahog sa ano yun eh sa sinabawang gulay 'di ba?
Oo. Mm, kahit 'yung simpleng ano lang, parang i-boil mo lang siya, tapos isa-sawsaw mo sa may ano, suka. <chuckles> 'Yun yung paborito ko, parang ano siya salad sa pero dahon ng ano kamote, oo.
Mm. Ah ganun, o hindi ko pa nararanasan 'yun oo. Ah oo, oo, oo, ayun oo, kamote oo ginagawa din namin 'yun oo ginagawa din namin y'un, ayun sa akin naman 'no meron akong ako meron talaga akong personal na ano na karanasan sa pagtatanim ng puno kasi nga nasabi ko kanina nagtatrabaho kasi ako sa isang NGO.
Kamote tops oo. Mm.